जी। जी, जैसा कि आपने बोला कि आप काम पर जाते हैं, तो लगभग मैं जान सकती हूँ कितने घंटे आप काम कर रहे हैं या हफ हर बारी अ, दफ़्तर जाना होता है या फिर घर से भी काम करते हैं?
जी देखिए, जो मेरा काम है वो दफ़्तर नहीं जाना होता मुझे, मैं घर से ही काम करता हूँ, तो अ, लेकिन मेरी दिनचर्या कुछ इस प्रकार है कि देखिए सुबह 10 बजे से मेरा काम चालू हो जाता है और वो चलता है अ, शाम के 7, साढ़े 7 बजे तक, तो इस बीच तो अ, मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि मैं कुछ भी और कार्य कर पाऊँ।